Kalau aku, sih, ya, tadi, kan, udah ngasih tahu dulu, ya, tapi kalau misalnya tetap, eee, jajan-jajan yang kayak gitu lagi, gitu, kan, itu, kan, memang, eee, ada nggak sehatnya, gitu, ya, mungkin emang banyaknya nggak banyak nggak sehatnya, ya. Itu, ya, ya udah, lah, biarin aja dulu. Kita emang, eee, cuman bisa ngasih tau aja, kayak gitu. Apalagi sekarang kan kayak, mmm, apa tuh, seblak ya. Cewek-cewek tuh kan suka ya, suka banget, tuh, pasti. Heeh, kayak seblak yang pedas banget itu itu, kan, eee, bahkan ada penelitinya, ya, atau misalnya kayak bukti langsung yang parahnya kayak gimana, kayak gitu. Itu udah banyak di internet, tapi, ya, tetap aja, Kak, ya, yang orang yang memang doyan atau misalnya suka banget, gitu, ya, sama jajanan itu, ya, pasti jajan itu-itu lagi, gitu. Ya, aku kayak mhm?
Mhm, mhm. Iya. <coughs> Iya, sih. Mmm, benar. <chuckles> Benar banget. Mhm. Iya. Mhm, benar, sih, mungkin Eee, ini, sih, menurut aku, sih, misalkan orang kayak gitu, tuh, kayak yang ngeyel atau misalkan tetap nggak de dengar, tuh, kayak harus ngalamin sendiri, gitu, Kak, kayak kita, gitu, kayak misalkan, <chuckles> sakit perut atau bahkan sampai diare, kayak gitu, soalnya apalagi yang sekarang, tuh, yang banyak nonton berita, ya, gitu, kasus-kasus anak-anak kecil, anak-anak SD, gitu, pada jajan sembarang, ya, kan, entah keracunan, gitu, kan, atau enggak diare, atau enggak ini yang lebih parah, tuh, sekarang, tuh, pada cuci darah, gitu, karena, eee, makanan sembarangan atau minumannya sembarangan, kayak gitu, Kak.
Mhm. <chuckles> Iya. Heeh. Mhm. Mmm, keracunan, ya. Iya. Mhm, mmm. Oh, iya. Minumnya sembarangan, ya, jarang minum air putih atau kayak gimana gitu, ya.
Mhm.
Oh, itu banyak, Iya juga, ya, iya, sih, Mbak, aku lebih sering kayak ngingetin kayak minum air putih, kayak gitu, ya, sering, diseringin minum air putih atau gimana, kayak gitu, sih, Mbak.
Mmm.
Sama kalau aku, sih, kayak kasih lihat, eee, ini, sih, kayak contoh misalnya, eee, yang jualan di pinggiran, tuh, nyucinya kayak gimana, nih, gitu. Ada, kan, yang
Mhm mhm. Oh, iya, iya iya, benar benar.
he yang nyucinya, tuh, kayak lewat air yang apa, tuh, air selokan, kayak gitu, ya, atau air menggenang yang di jalan, gitu, dikobokin, itu, kan, kayak aduh.
Iya, benar, apalagi kalau yang abang keliling itu, kan, airnya cuman 1 tempat, gitu, ya, di ember, itu-itu lagi, itu lagi, jadinya paling kayak ngasih unjuk, kayak gitu kali, ya, jadinya biar kayak dia supaya kayak jijik, jadi nggak mau beli lagi itu. Heeh.
Iya. Mmm. Mmm. <chuckles> Iya. <chuckles> Betul, sih. Nah, kalau Mbaknya pernah nggak, nih, kayak misalnya Mbaknya, tuh, suka jajan, kayak gitu, eee, kayak jajan pinggiran atau kayak jajan di roda-roda kayak gitu, tapi kayak Mbak, tuh, nggak se nggak per pernah, gitu, nggak sengaja lihat kayak yang jualannya, tuh, entah itu mungkin sumber airnya dari mana, atau caranya nyucinya kayak gimana, eee, nggak sesuai dengan yang Mbak ekspektasikan, Mbaknya jadi, "Aduh nggak mau lagi." Gitu, pernah nggak, sih?
Mhm. Mhm mhm.

Oh, sering juga ya, ternyata? <chuckles>
Itu tuh heeh, seminggu 3 kali gitu kan beli, kayak. Terus aku tuh lihat suka lihat. Si masnya tuh kayak kayak numpahin air dari tempatnya, kan biasanya tukang atau mang cuankinya tuh, suka kayak numpahin kalau misalnya airnya udah surut nih karena menguap. Dia ngisi ulang kan, kayak gitu. Terus aku kayak, pernah suatu hari enggak sengaja, waktu lagi pulang kerja nih, jadi si, eee, si mas yang jualannya itu ngisi airnya tuh pakai keran masjid. <laughs>
Mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm. Ya ampun! Oh, iya ya yang jadi bakso cuanki yang dipikul gitu yang keliling, ya?
<laughs> Iya heeh, yang keliling gitu. Jadi airnya tuh, diisinya tuh pakai keran masjid gitu. Aku enggak sengaja waktu pulang. Nah, mulai dari situ aku udah gak pernah beli lagi tuh dari mas yang itu
Yu, iya, bener juga kan. Oh, langsung trauma, ya? Benar, sampai sekarang gak beli lagi gitu, ya? <chuckles> Emang kan kadang kayak harus kayak tertampar fakta atau realita gitu ya, Kak? Baru tuh kita kayak, tersadarkan gitu kalau misalkan dari omongan orang atau video tuh, kadang, suka mental gitu omongannya, enggak masuk <chuckles> pas liat sendiri langsung syok, kaget ya? <chuckles>
semenjak tau itu. <laughs> Enggak, enggak bakal beli lagi. Iya! Makanya. Heeh. Mental, iya. Ah hah. Iya, aku lagi pulang tuh, gak sengaja kayak ngelewatin mesjid tuh kan, karena memang tempat wudunya tuh di luar, gitu. Itu tuh si masnya lagi ngisi air gitu, di tempat yang dia numpahin airnya gitu, numpahin air ke tempat itu. <laughs> Yang kemarin-kemarin aku lihat gitu kan, dia numpahin air dari situ gitu, dari tempat jerigennya tuh masukin ke tempat buat masaknya kayak gitu. <laughs>
Mmm. Oh. Oh, gitu. Mhm mhm. Mmm. Tapi iya juga ya, logika aja deh, kan, eee, pikulan ya, terus akhirnya dari mana ya, benar juga ya kalau abis, kan dia gak bawa stok gitu. iya iya benar ya, masuk logika juga. Eh, tapi waktu itu juga kasus yang jadi inget nih bakso cuanki kan waktu itu cem sempat viral juga kan, yang waktu itu CCTV <sucks teeth> yang misalkan, eee, beli bakso cuanki terus ditinggal gitu sama orang yang pembelinya itu ke dalam me eee, rumah, waktu itu soalnya viral banget kan ya. Sampai diberitain di televisi juga. Itu, eee, apa, mangkoknya, di apa ya waktu itu di di apa ya, dikotorin atau misalkan diludahin? Atau apa gitu, yang ampe, eee, jorok banget, ilfil gitu. Wah, itu aja aku cuman lihat berita aja, kayak langsung, "Ih, enggak mau beli lagi." kayak gitu. Trauma.
Iya. Iya, enggak bawa stok kan ngisinya. Gimana gimana? Ah hah. Apa tuh? Mhm. Iya. Iya. Eh. Iya iya iya. Aduh.